Na, ich habe schon gezögert. Ich habe nicht sofort ja gesagt und ich war auch wirklich am Überlegen, ob ich überhaupt ja sagen soll. Also auch kurz davor dann eigentlich zu sagen: „Ich weiß es noch nicht“, zumindest. Und irgendwann habe ich dann aber doch ja gesagt. Also ich glaube, das liegt auch so 'n bisschen daran an dieser Vorstellung, die man von diesem Antrag, von dieser Situation hat, so von den ganzen Filmen, die man immer gesehen hat und dass diese Erwartungshaltung an diesem Moment an sich so groß ist und so das so wi wirklich so 'n filmischer Moment ist, dass man da ja gar nicht nein sagen kann, sondern da wirklich überglücklich sein muss und das jetzt sozusagen der Anfang von etwas ganz Großem ist. Also, <laughs> genau. Ja, genau, genau.
Mhm. Mhm. <laughs> Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Der gesellschaftliche Druck, ja, der kulturelle Druck, ja. Ähm, wäre das denn für euch beide die wievielte Ehe? Die erste Ehe für euch beide oder? Ja.
Ja. Ja, ja, die erste Ehe für uns beide, genau.
Ja, und deine Abneigung, sage ich mal, gegen, äh, die Institution der Ehe liegt jetzt hauptsächlich hauptsächlich worin begründet?
Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es einfach überflüssig. Also, meine Eltern sind, äh, auch getrennt. Ähm, ich kenne auch wenig Paare also, ich finde auch diese Vorstellung an sich, dass man dann sich verspricht, man ist bis z zu zu seinem Leben Lebensende zusammen, das ist ja sehr schön. Aber, also, ich glaube, ich bin halt generell sehr freiheitsliebender Mensch und ich würde halt also meinem Partner auch immer die Freiheit geben, sich je nachdem weiterzuentwickeln. Das heißt ja auch gar nicht, dass er sich von mir entfernen muss oder ich mich von ihm. Aber ich würde sozusagen immer das, ähm den Menschen auch so freilassen, dass, äh, also ich würde ich finde das einfach unnötig. Ich finde es wirklich unnötig irgendwie so 'n bisschen heutzutage und, ähm, genau. Ja.
Mhm. Okay. Mhm. Ja? Okay, okay. Okay, ist ja ist ja ausreichend als Erklärung. Ja, also unnötig, ähm, das Institut der Ehe ist für dich, ähm, heutzutage eigentlich garnicht mehr von Nöten. Existiert noch wo irgendwo, man kann es machen, aber für dich ist das nicht einsehbar warum man das machen sollte. Okay, verstehe ich. Ähm, was wollte ich sagen? Ich hatte eben 'ne Frage im Kopf. Moment. Ähm, ah, kann man ach so, ja genau. Kann man denn so einen angenommenen Antrag wieder rückgängig machen? Ich weiß das gar nicht. Also, kann man jetzt sagen, hör mal, ne, ich habe ja 4 Tage Widerrufsfrist. Äh, ne? Also oder oder wie w äh äh, wie wird das gesellschaftlich überhaupt gesehen? Kann man jetzt auch noch im Nachhinein sagen: „Hör mal, ich war da betrunken“, äh, oder so was?
Hm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, als ich ja